<laughs> Mình kể cho bạn một câu chuyện thật nha, đó chính là năm mà mình học, ờ, cấp cấp 2 đó chính là năm 2016, 2016 thì Facebook lúc đó nó nó rất là nổi tiếng luôn á bạn. Nó rất là nó giống như là trào lưu ph trào lưu của giới trẻ luôn á thì lúc đó mình cũng có sử dụng nền tảng Facebook nha. Xong rồi lúc đó mình mình đăng cái hình của mình lên thì rất là nhiều lượt bình luận với cả là lượt, à, lượt tim hay là lượt, à, là yêu thích rồi, lượt lượt, ờ, rất rất là nhiều các lượt tương tác luôn. Mọi người vô mọi người bình luận, mọi người khen quá trời. Tới một cái thời điểm là năm 2020 lúc đó mình học lớp 10 thì tự nhiên, kiểu, mình cảm thấy, ôi, tôi giống người nổi tiếng quá trời đi, mỗi lần mà tôi lên mạng thì mỗi lần mà tôi lên mạng thì rất là nhiều lượt tương tác của tôi luôn. Ừm, mà lúc đó cũng nhiều người nhắn tin nhắn tin rồi làm quen rồi nha. Tự nhiên tới hôi khi mà năm hai không hai hai mươi thì lúc đó năm 2020 đã bắt đầu có dịch rồi, thì mọi người tham gia các mạng xã hội rất là nhiều. Thì từ đó mình cũng không hiểu tại sao nhưng mà chắc là người ta có chọn lọc ra rồi, thì người ta mới biết là, ừm, cái nào là cái tốt, cái nào là cái xấu. Mà, kiểu như, người ta quan sát mình nhiều hơn và có nhiều người hơn. Thì lúc đó mình nghĩ như vậy, mình nghĩ là, ờ, không chỉ là một mình tôi mà có rất là nhiều tham gia vào thì không phải mình tôi xinh đẹp đâu, cũng có rất nhiều người xinh đẹp. Nên là là
Ừm. Ừm, rồi. Đúng rồi. Ừm. Rồi. Ờ, đúng rồi, lượt, ờ, tương tác. Ừm, đấy. Ừm. Ừm. Rồi. <laughs> Là như 1 ngôi sao, ừm, đúng không? Cảm giác Ồ! Rồi. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Có làm bạn giảm cái sự tự tin đi không? Tức là ừm.
Có bạn. <laughs> Thì khi đó mình thấy, ủa, sao có lượt tương tác của mình nó càng ngày càng ít, càng ngày càng ít người mở lời kết bạn với mình nha, không có người kết bạn với mình luôn, hoặc là tương tác ở trên Facebook về cái hình ảnh của mình á, cũng ít đi, cũng, ơ, ít rất ít bình luận luôn. Xong rồi nhiều khi bạn bè của mình lại hỏi là "Ủa, sao nay lại ít bình luận vậy, sao nay lại ít tương tác vậy?" Xong rồi nó, kiểu bạn mình còn đi so sánh giữa cái hình ảnh trước và hình ảnh bây giờ á bạn, xong rồi cái đâm ra thì cũng hơi hơi, gọi là, đi ra ngoài cũng hơi hơi tự ti một tí.
Ờ! Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ồ! Ờ, tức là nó cho bạn cái cảm giác đầu tiên là biết đến cái mạng sử dụng mạng xã hội từ cái khi mà đang còn rất là nhỏ tuổi này. Xong rồi bắt đầu là cảm thấy rất tự tin vì khi đấy nó phân phối cái, ờ, tương tác với lại comment và toàn những cái tích cực thôi, đúng không? Thế là tràn đầy tự tin. Xong đấy thì cái cái đề xuất thì cái ừ, cái đề xuất rồi cái, ờ, cái cách vận hành của nó, nó lại làm cho nhiều người trỗi dậy hơn, <laughs> mình mất hết ánh sáng à, mình hiểu thế, đúng không?
Ừm, ừm, ừm. Ừm! Ừm. Đúng rồi. Ừm. Dập tắt mất. <laughs> <chuckles> Ờ, đúng rồi. Mình lại mình lại nghĩ như là "Ủa, càng ngày tôi càng xấu đi à, <laughs> hay là nhiều bạn đẹp gái quá?" <laughs>
Ừm. <laughs>